<laughs> Ah c'est trop drôle.
Ouais. Oui, oui, oui, c'est je les aimais bien Quyen et Hoang, ils étaient super.
Mmh mh, ouais. Et après, il y a ceux qui sont en couple aussi, heu, ça peut créer des liens comme ça peut les, heu, faire sépa se séparer. Ouais. Ah, c'est fou quand même.
Ouais. Ouais. Mais mais là, je pense que tu crées tellement de de souvenirs dans tu fais une expérience comme ça 1 fois dans ta vie.
Ah ouais. Mais moi moi, ça me ferait un peu peur le Pékin Express parce que, tu sais, tu dois tu tu dois te débrouiller pour b dormir chez des gens et tout, tu sais pas sur qui tu vas tomber, ouais, ouais.
Ouais. Mais bon, je me dis, il y a les équipes de tournage derrière, tu es pas seule donc, ça va, ça va.
Ouais, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Ouais, toute façon si tu arrives dans un guet-apens et que tout le monde est pris. <laughs> OK. Oui, non, généralement, ça se passe bien, ouais. Mais heu, il il il y a toujours, non, Pékin Express?
Ouais. <chuckles> Mais mais, ça m'aurait bien plu, donc, heu, de fai de faire ça comme expérience. Oui, oui, ça existe toujours, je regarde, heu, toujours.
Ouais. Ah bah, candidate.
<laughs> Non, non, plus maintenant et puis, tu imagines je me les tensions que ça doit faire, je vois même pas qui est qui est-ce que j'emmènerai avec moi.
Ouais, je pourrais pas te dire non plus. <laughs>
Je pense que, de toute façon, on se di on se d peu importe la personne, il y a un moment où tu vas te disputer avec elle, ou avec lui.
Ah ouais c'est sûr, ouais, au bout d'un moment, ouais c'est sûr. Ouais.
Ouais.
Mmh mh. Ouais mais, heu, tu as pas tu as pas bien appelé, heu, <laughs> tu sais, quand ils disent: «ouais tu as pas bien, mets ton pouce comme ça, allez, heu, faut qu'on prenne heu, un stop et tout». <chuckles>
Et déjà si que si quelqu'un a pas la con Ouais. Ouais. <chuckles>